Não, porque, eh, você já comeu snack de máquina, aqui aqui é no Estados Unidos, eu também moro nos Estados Unidos e aquela comida lá eu não pego nem de graça, que dirá pagando. <chuckles>
Ah, sim. Uhum. <laughs> Não é tem um tem dentro da estação, tem um Dunkin´ Donuts, tem um Starbucks, tem essas coisas assim. Então.
Ah ok. É ok. É um pouquinho melhor que ve vending machine que eles falam, máquina de vender. Sim.
Exato, exato. É, então eu acabo, eh, comprando um café gelado, um um bagel, alguma coisa assim, sabe? E aí eu vou come
Ah e. Então você tem a facilidade de de improvisar quando não deu direito em casa, é bom não é? É, o don o dunk os donuts é uma maravilha, lógico que maravilha no sentido de gosto, né, mas p é puro açúcar, né, mas tem dia que tem dia que tem que, né, tem que
Tenho. Tenho. <giggles> É então, mas é mas você sabe que eu não, não como o o Donut do Dunkin´Donut? Eles têm um
aproveitar né? Ah.
eles têm um negócio que é u uma promoção, um meal deal alguma coisa assim, que custa $6 se eu não me engano, e aí vem, é o meal deal custa $6, aí vem um copo de café, que você pode escolher gelado, quente, pode ir lá modificar ele. Vem um um bagel com ovo ovo, queijo e bacon, e vem hash browns por $6, é muito bom o preço.
Sim. Ok. Ok. Ok. Ah o bagel. Ah sim, é o Comi já esse. Nossa, muito bom esse pa esse pacote aí por seis dólares, realmente é u uma refei
É. É vale no Estados Unidos inteiro, viu?

E você não tá acostumado, né.
.Nu é, eu não tô acostumado, eu tomo café uma vez ao dia, né. Não tomo mais que isso, assim.
É, então é tomar cuidado apenas. É porque você dá pra ver que você é uma pessoa bem, eh Você tem o teu sistema, né, bem sistemática, bem detalhado, né, e às vezes quando dá um imprevisto você não tá acostumado a sair da rotina, né. Mas é questão de aprendizado. E
<giggles> É. É, exatamente.
então, e
Mas aí eu tomei aconteceu isso de novo, aí eu comprei outro café, mas eu pedi um café descafeinado. O que fazer? <laughs> É.
Sim. Ah, tem a diferença, é pra sentir o gosto mas não tem o, eh eh eu eu considero o café descafeinado água negra quente. <chuckles> Porque, se é descafeinado, pra que mas eles conseguiram criar isso a a indústria, né. E parabéns que o povo toma, né, eu
<laughs> Sim. <laughs>
Água água negra, ah, quente pra mim. É, porque é, tem gosto mas não tem assim. Mas o
Hã. Não, não tem, mas é que eu fiquei com medo, né, eu falei eu já tinha tomado o café, eu falei: "Vou tomar outro, vai que dá alguma coisa, né".
Sim. É exatamente, tem que tomar
Aí eu pedi, aí, mas aí eu não senti nada não.
Mas é mas mas é bom é bom dormir bem, né, é bom, eh, você fazer a tua rotina sema é diária de manhã que vai se fazer você se sentir bem para começar o dia, né, o os desafios do dia, né. Então
Uhum. O dia bem, exatamente. Exato, você tem que ir fazendo assim.
É. Olha, obrigado pela pelo papo, assim, eu gostei de saber, assim, da tua rotina matinal, eh, cada dia a gente aprende algo com alguém, obrigado viu.
<laughs> Olha, eu que agradeço, viu. Muito bom aqui contar pra você minha rotina, até mais.
Até mais.